Bah, écoute, heu. Alors c'est vrai, je n'ai jamais, heu, essayé de vélo électrique, alors j'imagine que ça doit être, heu super. Heu, peut-être pour les les les personnes qui font vraiment, heu, beaucoup beaucoup de de randonnées en vélo ou après, heu, moi, heu, ce serait, hem je pense que je partirais plutôt sur un un vélo classique parce que, heu, quelque part, ça me ferait faire aussi, heu, de l'activité physique, même si, heu, j'en fais déjà en marchant. Mais, heu, j je j'aimerais bien allier l'utile à l'agréable aussi, tu vois? Heu, ouais. Dé découvrir, heu, bah, voilà, trav traverser des des villages inconnus et puis en même temps, heu, faire un peu d'activité physique avec le vélo, heu, tu vois? Rentrer, heu heu, avec le vélo, rentrer chez moi en me disant en sentant que, bah, au niveau des jambes, ça a travaillé. Heu ouais. Ouais, ouais, j'aimerais bien aussi. Bon, après, il faut pas non plus qu'il y ait de, trop fortes côtes, hein, parce que sinon, heu. <laughs> Heu mmh.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Ouais, d'accord, bien sûr. Tout à fait. Ça fait du bien, ouais, ouais, tout à f Oui, bah, justement, tu tu disais que, heu, tu voilà tu habites un petit peu un plat pays, donc je pense que ça pourrait tout à fait se prêter à un vélo, heu un vélo classique. Après, c'est vrai que, heu, voilà, les gens qui habitent dans des, heu dans des paysages un petit peu plus escarpés avec, heu, des des montées, là, le le vélo électrique peut peut s'y prêter effectivement, ouais.
Ouais. Mmh. Mais voilà. Voilà, c'est ça, heu. Nous, heu, ici, c'est vrai que ça ça n'est pas le cas, hein donc, heu heu, je pense qu'un vélo, heu, classique, heu, ça ça suff ça me suffirait ar largement pour, heu heu, enfin pour faire ce que j'ai à faire du moins. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, heu, mais, après, heu, bon, voilà, heu, j'ai j'ai une amie qui a un vélo. Elle a un vélo électrique, heu heu, bah, elle en est ravie et et c'est super mais elle c'est pas c'est plus aussi pour, heu, pour la balade, hein, parce qu'elle fait déjà de la course à pieds donc si tu veux, heu, elle fait du vélo, c'est pour le côté, nature et balade. C'est pas pour se faire, heu, des cuisses en béton, tu vois? Donc, heu. <chuckles> Voilà, du coup, heu, bon. Elle, heu, elle en est satisfaite, mais moi je pense qu'un vélo, heu, classique, heu, bah, me conviendrait, heu, parfaitement. Ouais. Mmh mh.
Ouais. Complètement. Ouais. Ouais, d'accord. OK, d'accord. <chuckles> D'accord. Donc, heu Effectivement comme tu disais. Classi Complètement et comme tu disais, joindre l'utile à l'agréable et faire un petit peu d'activités sportives tout en en profitant de la nature. En tout cas merci, heu, bah, pour tes descriptions, c'était, heu c'était passionnant. Merci à toi.
Oui. Ouais. Mais c'était avec plaisir, merci.